Eu queria substituir por um livro, sabe? Só que o que tem acontecido é às vezes à noite eu pego eu pego um livro assim e falo: "Ah vou ler um livrinho né".
Ficar legal. Está. Sim. Hum.
E aí eu durmo.
Porque você está cansada, né.
Uhum, uhum.
Mas se você ficasse no celular você ia dormir?
Não, por incrível que pareça, né, o livro ele é canta uma musiquinha de ninar. É, é.
<laughs> Não é tão estimulante, né, é. Enfim, eu não estou te culpando mas
Até vendo série, vendo série eu não durmo, lendo eu durmo.
É, é porque estímulos diferentes, né, acaba que
Uhum.
enfim, infelizmente, né, o o estímulo.
É eu precinto que eu precisava tentar incluir a leitura em um horário mais cedo, sabe? Tipo assim no meio da tarde, alguma coisa assim sentar um pouquinho para ler, que aí eu não dormiria eu acho sabe, eu eu precisava mudar esse horário.
Sei. É. É, de repente inclui a leitura em um momento que sei lá você vai você você tirou o seu cochilo, aí você vai tomar um cafezinho você senta na varanda ou senta no sofá algum lugar, e dá uma lei li lidinha assim, inclui as 1 hora sei lá, meia hora de cochilo, mais meia hora, né.
Uhum. Sim, sim. Uhum, uhum.
Então pode ser uma opção assim.
É, eu acho que é isso que eu preciso. Encontrar uns períodos assim do dia, sabe, que eu consiga parar um pouquinho. Eu acho que assim, também eu confesso que eu estou sentindo que eu vou reestruturar minha rotina para o próximo ano.
Hã?